Ờ, mình cảm thấy là bây giờ trẻ con đi học khá là nhiều, đúng không? Là trên trường rồi lại còn học thêm rồi, ừm, này kia, thứ Bảy, Chủ nhật mình vẫn thấy bọn nó phải đi học, vẫn đi học rất là nhiều đấy. Ờ, trong cái bối cảnh mà trẻ con họ người ta nó dành nhiều thời gian trên trường như vậy ấy, thì bạn nghĩ là trường học có nên dạy thêm cả kỹ năng sống không? Ờ, ngoài những cái, gọi là, kiến thức ấy.
Ừm. Ừm, có nha. Ờ, tất nhiên là cái kỹ năng sống là những cái kỹ năng mà rất cần thiết trong cái cuộc đời rồi. Mình nghĩ là trường học á, là nên cũng nên giảm tải cái việc mà học kiến thức, à, lý thuyết suông thôi. Mà thay vào đó là phải, ơ, học thêm những cái kỹ năng mà, à, sống nè, ví dụ như là kỹ năng bơi lội nè, hay là những kỹ năng, gọi là, sinh tồn hay là cái gì đó để cho mà các em hiểu được và các em hoạt động được. Ờ, kiểu như chứ không phải là lúc nào cũng lo học, à, lý thuyết nè, kiến thức nhiều quá thì cũng hông tốt đâu.
Ừm. Ờ. Ừm, mình cũng thấy như vậy nha. Ờ, những cái kỹ năng bạn nói như lúc nãy ấy, là, gọi là, kỹ năng sinh tồn, đúng không? Mình cảm thấy là rất là quan trọng đấy chứ, đúng không? Ờ, bây giờ lũ lụt rồi, ờ, các thứ xảy ra rất là nhiều mà không ai biết được chuyện đời xui rủi ra sao. Nếu như mà người ta có những cái kỹ năng, kiểu như là, bơi lội này, trẻ con có những cái kỹ năng bơi lội thì nó cũng mình nghĩ là nó cũng sẽ rất là giúp ích nhiều, đúng không? Kể cả khi mà bọn nó đi chơi ở ngoài ven suối rồi các thứ này kia mà, ờ, có ra chuyện gì đi nữa thì ít ra nếu như mà nó bọn nó biết bơi thì cũng, gọi là, ờ, có có ích được phần nào đấy nhỉ?
Ừm. Đúng rồi đó. <laughs> Đúng nha. Ừm. Chính xác luôn á. Với cái việc mà bây giờ á, thì, ờ, mưa bão nè, rồi đôi khi là sông suối này kia và cái cái trường hợp mà trẻ em á, bị, ờ, rơi xuống sông hồ rất là nhiều. Cho nên là cái việc mà dạy kỹ năng như là bơi á, ở trường á, thì cũng rất là cần thiết ở trong cái đời sống của các em nữa đó nha.
Ừm, mình đồng ý nha. Ờ, vậy ngoài những cái kỹ năng sinh tồn ra thì những cái kỹ năng sống, kiểu như là, ờ, giao tiếp nè, quản lý tài chính, tư duy phản biện, những cái kỹ năng như thế thì bạn nghĩ là trường học có nên dạy cho học sinh những cả cả những cái điều đấy không?
Ừm, có đó nha. Những cái kỹ năng như là giao tiếp nè, hoặc là tư duy giao tiếp nè, hoặc là quản lý tài chính á, thì mình nghĩ là cái này nó hò nó nó dễ là nó dễ dạy hơn là cái môn bơi á nha. Tại vì bơi á, thì phải cần hồ bơi nè và cần cái môi trường để mà luyện tập. Còn mà kỹ năng giao tiếp á, thì chỉ cần một cái lớp học và dạy các em các kỹ năng là ứng xử như thế nào trong các trường hợp ra sao. Và từ đó thì, ờ, dạy nó, gọi là, nó dễ dàng hơn, tạo ra cái môi trường không khí vui vẻ thì nó dễ dàng hơn so với cái việc mà, à, học bơi luôn á nha. Tại vì trong đó thì mình sẽ tận dụng được cái ngôi trường mà để mà, à, làm cái cơ sở vật chất để mà dạy luôn, nó dễ dàng hơn rất nhiều.
<laughs> Ừm. <laughs> Ừm, kiểu như là tiết kiệm chi phí đấy, đúng không? Tại vì là học bơi là cần phải hồ bơi này, kiểu, không có hồ bơi là phải đi thuê, là vé bơi cũng khá là đắt đấy, mà lại còn cho từng đấy học sinh. Rồi lại còn phải là giáo viên, ờ, biết bơi để dạy bơi nữa, cũng khá là là tốn thời gian, đúng không? <laughs> Ừ, thế không biết là bạn nghĩ là, tầm, gọi là, học sinh lớp mấy, học sinh bao nhiêu tuổi, thì người ta sẽ nên đưa những cái kiến thức, ờ, về kỹ năng sống vào trong chương trình giảng dạy?
Đúng rồi đó. Ừm. <laughs> Đúng rồi, rất là khó luôn. Ừm. Ừm, mình nghĩ là từ lớp, ơ, 3 trở lên đi ha. Là bắt đầu đưa các em vào cái chương trình dạy kỹ năng sống được rồi. Ví dụ như bạn nói về kỹ năng mà quản lý tài chính đi, thì tới lúc đó là các em là cũng biết xài tiền rồi đó ha. <laughs> Cũng biết là sử dụng tiền bạc ra sao rồi, thì mình bắt đầu dạy. Thì thật ra thì những cái môn kỹ năng sống này thì nó dạy cũng, gọi là, ngắn hạn thôi. Cho nên là, ơ, tạo cái điều kiện như là ngoại khóa nè, hoặc là học hè chẳng hạn, những cái khóa hè. Hoặc là đôi khi là mình sẽ giảm tải những cái môn, gọi là, môn chính lại đi, mình dành nhiều thời gian hơn. Ví dụ như là cuối tuần thì dạy các em về kỹ năng, gọi là, à, quản lý tài chính nè, hoặc là kết hợp những cái trò chơi về tài chính này kia thì cho các em vừa chơi nè, vừa học. Thì, ờ, thì cái đó thì nó giúp cho các em là giảm tải về việc học lý thuyết, và có một cái cơ sở, có một cái, gọi là, cái nơi để mà vừa chơi, vừa học, nó sẽ làm các em, gọi là, kích thích hơn cái việc học. Chứ nhiều khi học lý thuyết quá các em cũng, gọi là, ngán quá á, rồi chán rồi đôi khi là nghe tới việc học là sợ luôn.
Ừm. <laughs> Ồ! Ừ, đúng rồi đấy. Mình cảm thấy là trẻ con hiện nay cảm giác như là bọn nó khá là bị sợ cái việc học, đúng không? Ờ, thật ra mình nghĩ là bản chất cái việc học đáng ra nó không nên như thế, đúng không? Học là, gọi là, ừm, có cái câu mà: "Học, học nữa, học mãi" đấy. Ừ, đúng rồi, mà vừa chơi vừa học thì sẽ giúp là người ta có thể học mãi được. Chứ bây giờ mà cứ nhồi nhét, kiểu như là, đi học mà như đi tra tấn thì khó mà có thể học mãi được, nó mình nghĩ là nó sẽ bị mất đi cái sự, à, tò mò của con trẻ đấy, đúng không?
Ừm. Vừa vừa chơi vừa học. Ừm. <laughs> Đúng rồi, khiến cho các em là nghe tới việc học thôi là rất là sợ. Tại vì cứ học lý thuyết không à, không có thực hành đi thì chắc chắn là rất chán luôn.
Ừm, đúng rồi, mà bọn trẻ con thì lại đang ham vui, ham chơi. Thì không biết là bạn có những cái gợi ý gì, hay là, kiểu, bạn có thể mô tả một cái tiết học hoặc là một cái hoạt động mẫu trong trường để dạy kỹ năng sống mà nó hiệu quả không?
Ừm, ờ, có đó nha. Ví dụ như là về, à, về quản lý tiền, ờ, tiêu vặt đi. Thì các em á, thì chắc chắn là các em sẽ được mà, à, ba mẹ nè, cho tiền này kia, thì các em là đôi khi là xài tiền cũng không biết là xài như thế nào cho nó hợp lý và cứ thích gì là mua đó. Thì mình nghĩ là hoạt động là, kiểu là, kiểu như là, ngoại ngoại khóa nè, về cái việc mà, ví dụ như là, đóng vai là người bán hàng nè, và các em mà mua hàng này kia trong cái khoản mà tiền, ví dụ như là cho các em là 20.000 đi, thì các em là phải chi tiêu làm sao cho nó hợp lý. Ví dụ như là 3 buổi đi, sáng, trưa, chiều, tối thì các em phải mua đồ như thế nào? Dạy cho các em là các kỹ năng là nên biết tiết kiệm tiền nè, quản lý tài chính ra sao nè, á, trong cái khoản tiền mà mình có được để mà không có là phung phí đó.
Ừm. Ừm! Ừm. Ừm! Ờ, mình cảm thấy rất là hay nha. Khi mà cho các em một cái thực tiễn như thế thì, kiểu, đặt các em vào một cái tình huống mà chúng nó bắt buộc phải suy nghĩ, đúng không? Thì chúng nó cũng sẽ, ờ, suy nghĩ rồi, à, cũng, ơ, ờ, đắn đo về cái chuyện tiền bạc, mà mình nghĩ như thế cũng đã là, ờ, là chúng nó đang cố gắng, ơ, quản lý cái tài chính của mình rồi đấy. Ờ, thế còn, ờ, về d
Ừm. Đúng rồi đó. <chuckles> Ừm, đúng rồi đó. Tạo cái môi trường cho các em, ơ, thực hành này kia, ví dụ như là mình chơi trò là đóng vai là mua hàng và bán hàng, là chơi trò bán tạp hóa này kia đó, thì các em sẽ, gọi là, vừa chơi nè, vừa thực hành với các bạn khác luôn. Mà cũng có, ờ, thầy cô thì cũng được, là, vui đùa với các em, cũng giảm tải cái việc mà dạy học lại nữa, <chuckles> rất là nhiều hiệu quả nữa.
Ừ, đúng rồi đấy. Cái việc, ừ, dạy học không chỉ áp lực với học sinh mà mình nghĩ là giáo viên cũng rất là mệt, đúng không? Cả ngày chạy bao nhiêu tiết, rồi chạy bao nhiêu lớp rồi cũng, ơ, áp lực cứ phải nói ra rả, ra rả cả ngày ra.
Ừm, chính xác. <chuckles> Chính xác luôn đó. Ơ, đã vậy thì như vậy thì có thể là giúp được giáo viên này, kể cả học sinh nữa, có những cái giờ mà vừa chơi vừa học và vừa giải trí nữa. Cho nên là nghe tới cái việc học thì các em nhiều khi, đôi khi cũng rất là hứng thú, chứ hông phải là ngán ngán như bây giờ. <chuckles>
<laughs> Đúng rồi đấy. Ờ, còn, ờ, vấn đề quản lý tài chính thì vậy. Thế còn bạn nghĩ vấn đề giao tiếp thì sao? Mình nghĩ bạn có nghĩ đây là một cái vấn đề gì đấy mà nó có thể học được không, hay là, ờ, bẩm sinh? Tại vì mình cảm thấy là có nhiều đứa trẻ nó rất là hoạt ngôn đấy, đúng không? Còn có những đứa trẻ thì nó nó khá là kiệm lời đấy. Thì mình nghĩ là để có một cái chương trình học như thế nào thì mới có thể, gọi là, cân bằng mà để cho cả hai cái đối tượng như vậy đều có thể tích cực giao tiếp.
Ừm. Ừm, cái này á thì mình nghĩ là cũng phải là tạo một cái, gọi là, ngoại khóa đi, á, một cái giờ riêng mà nó kết hợp với việc chơi luôn. Tại vì mình thấy là bây giờ á nha, các em không có kỹ năng giao tiếp, ví dụ như là các em giao tiếp á thì các em nói theo cái ý các em mà không có, gọi là, chủ ngữ hoặc là vị ngữ gì hết á, nói kiểu như là nói trống không à. Đôi khi các em muốn một cái gì đó mà cũng không biết được là mình nói như thế nào cho nó hợp lý đi, thì cái này là mình thấy là rất cần thiết trong cái việc mà các trường nên nên dạy, a, như bây giờ đó. Thì, à, để mà tạo được cái môi trường và không khí vui vẻ thì chắc là cũng phải là nhờ các thầy cô này kia là tạo câu lạc bộ đó, á, thì lúc đó thì mình sẽ tạo ra cái tình huống ra như thế nào nè và xử lý ra sao để mà các em có thể là dùng cái lời nói, dùng cái sự giao tiếp của mình để mà, à, đạt được thỏa thuận cho nó như vậy.
Ừm. Ừm. Ờ. Ừm. Ờ, rất là hay, đúng không? Ờ, mình nghĩ là cùng với mô tuýp của cái việc quản lý tài chính là quan trọng là phải tạo được cái môi trường để cho các em, a, à, phải bắt buộc là phải, à, động, ừm, não, bắt buộc là phải suy nghĩ, bắt buộc ờ, bắt buộc phải giao tiếp thì thì nó mới được, đúng không? Chứ còn bây giờ cứ nói là "Em các em cố gắng nói nhiều lên." Thì mình nghĩ là nó sẽ nó h nó hơi, ơ, khó khăn, <chuckles> bởi vì là trẻ con nó nó không biết cách làm mà, bây giờ mình phải hướng dẫn cho nó thì thì nó mới làm được chứ, đúng không?
Ừm. Ừm, bắt buộc phải giao tiếp. <chuckles> Ừm. Chính xác luôn. Đúng rồi, các em các em dạy phải dạy các em từ khi nhỏ đi, chứ lớn lên á, thì cái lỗi mà giao tiếp mà trống không này, không có chủ ngữ, vị ngữ thì rất là khó luôn. Tại vì khi mà mình lớn lên mà, ừ, mình nói như vậy mà bị người khác phê bình á, thì mình sẽ bị, gọi là, tự ái đi, và đôi khi á, là không muốn thay đổi nữa, kiểu như vậy. Nhưng mà từ khi còn nhỏ thì nên dạy đi, thì lớn lên thì các em sẽ nhớ được những câu đó ra, khi mà ra đường giao tiếp thì sẽ, gọi là, lịch sự hơn và biết cách nào nói chuyện hơn, á, kiểu như vậy.
Ừ! Ừm, người ta hay bảo là "Dạy con từ thuở còn thơ" đấy, đúng không? Trẻ con thì, ờ, nó tiếp nhận mọi thứ tốt hơn so với người lớn. Bởi vì là, ờ, khi mà lớn rồi thì cái tam sinh quan rồi mọi thứ nó cũng, gọi là, được xác định hết rồi, được cố định hết rồi ờ, thành ra là chỉ có trẻ con là là dễ dạy nhất đấy, đúng không? Ờ, nhưng mà bạn có cảm thấy là, ờ, cái việc thư cử bây giờ ấy, nó thật ra là cũng khá là căng thẳng đấy. Nếu như mà cứ cho các em tham gia các cuộc ngoại khóa rồi như thế thì lại không có thời gian để ôn thi này, ờ, để ôn những cái, ơ, kiến thức lý thuyết, những cái thứ như thế, thì bạn nghĩ sao về cái vấn đề này? Làm thế nào để mà cân bằng được, ờ, cái chương trình thi cử nặng nề và dành thời gian cho kỹ năng sống?
<laughs> Đúng đó. Khác đi nữa. Ừm. Đúng rồi. <laughs> Ừm, mình nghĩ là cái việc này á thì sẽ phụ thuộc vào cái, à, cấp độ của h mức độ của, a, h h của việc học đi ha. Ví dụ như là cấp 1 đi, thì mình có thể là, à, hạn chế những cái môn, gọi là, lý thuyết nhiều đi, giảm tải cho các em, chứ bây giờ mình thấy là các em cũng học là từ sáng tới chiều và từ thứ Hai đến thứ Bảy cũng rất là là mệt luôn. Nhưng mà không có buổi nào mà ngoại khóa ngoài cái, gọi là là, thể dục thôi. Cho nên là từ cấp 1 thì cho các em học cái kỹ năng sống nhiều hơn, đó, cho các em tham gia các hoạt động ngoại khóa nhiều hơn nè, rồi, ờ, ờ, giảm tải những cái môn là lý thuyết định như vậy như vậy lại. Khi mà các em cấp 2 thì mình sẽ bắt đầu là đảo ngược lại nè, tức là các môn lý thuyết sẽ được, à, nâng cao hơn và kỹ năng sống thì cũng ngược, à, hạn chế đi. Thì khi đó mà tới cấp 3 thì em đã có được là, à, kỹ năng sống nè, và kìa và cái lý thuyết mà về những cái môn mà, gọi là, thực hành này kia trên trên trường trên lớp rồi. Nói chung là, từ cấp 1, cấp 2 là nói chung là đổi qua đổi lại để mà cân bằng, thì khi cấp 3 các em sẽ được, gọi là, hoàn thiện hơn.
Ừm. Ừ, đúng rồi đấy. Ồ. Ừm hưm, mình nghĩ rất là hay đấy, đúng không? Tùy từng thời điểm chúng ta, ờ, chọn, ờ, tùy từng cách dạy nó sẽ, gọi là, ờ, phát triển nhất và thích hợp nhất, đúng không? Thật ra là bọn trẻ con cấp 1 thì não của chúng nó cũng chưa đủ để tiếp để tiếp thu những cái lý thuyết cái khóa quá là khô khan, đúng không? Mà hồi đấy lại còn ham chơi nữa. Ờ, đến lớp cấp 2, cấp 3 thì, gọi là, ờ, chín chắn hơn một chút rồi, đúng không? Mình nghĩ là não lúc đấy nó nó cũng, kiểu, gọi là, phát triển hơn thì nó cũng có thể tiếp thu nhiều những cái kiến thức khô khan hơn, trí nhớ nó cũng, a, dài hạn hơn, thì những lúc đấy thì mình, à, à, bớt cái, gọi là, kỹ năng sống đi, bởi vì hồi bé đã học đủ rồi đấy. Ờ, mình cảm thấy là cái cách cách cách đấy nó rất là hay đấy. Nhưng mà, ờ, để dạy được cho các em ấy, thì lại là cần các giáo viên, ờ, cũng phải đào đào tạo cơ. Nhưng mà mình cảm thấy là, ờ, bây giờ cái chương trình, gọi là, sư phạm ấy nó nó nó chưa được đến cái đoạn đấy ấy, không không biết là bạn cảm thấy như thế nào nhỉ?
Đúng rồi đó. Ừm. Chính xác á nha, ờ. Ừm. Ừm. Đúng rồi đó. Ừm, đúng là thực sự thì ngày nay cái việc mà giáo viên mà dạy những cái kỹ năng sống thì rất là thiếu luôn á nha. Thì mình thấy là cái việc này, à, thì không thể nào mà thay đổi dần, ờ, một một phát một là được, <chuckles> cho nên lá là cũng phải cần có một cái, gọi là, ừm, phổ biến dần dần trong cái môi trường về giáo dục thôi. Ví dụ như các em từ cấp 1 á mà nhà trường nè muốn tạo điều kiện thì mình có thể là thê giáng viên, ơ, giáo viên bên ngoài nè, tạo các hoạt động ngoại khóa đi. Đó, như vậy thì rất nó nó nó dễ dàng hơn so với việc là mình thuê luôn hoặc là mình đào tạo nhân viên, nhân lực từ nhà trường đi. Ví dụ như là thứ Bảy nè, thứ Sáu nè, thì mình có thể là 2 ngày đó mình sẽ cho các em, a, ngưng học những cái môn là lý thuyết trên trường và thay vào đó và học ngoại khóa từ giáo viên đó thì sẽ được, ờ, ờ, tuyển chọn nè hoặc là, à, thuê từ các trung tâm mà dạy kỹ năng sống á bạn. Tức là 1 tháng thì mình cho là thuê 1 lần thôi, như vậy thì có phải là rất tiết kiệm chi phí, ơ, trong 1 năm học luôn, kiểu như, được vài lần nhưng mà đôi khi các em sẽ nhớ được rất là lâu, tại vì khi mà tham gia hoạt động ngoại khoá là các em được chơi nhiều hơn là học thì chắc chắn là sẽ ghi nhớ các em trong đầu các em rất là dễ dàng rồi.
Ờ, ờ. Ừm. Ừm, đúng rồi, mình cũng cảm thấy là cái việc chơi là sẽ rất là, ờ, khiến các em thích thú đấy mà cũng không bị chán ngắt giống những cái tiết học này. Và mình cảm thấy là cái cái cách mà bạn nói là thuê giáo viên ngoài ấy, nó cũng rất là hay đấy chứ. Ờ, bởi vì hiện tại đúng là thật ra là có rất là nhiều, gọi là, các trung tâm mừng dạy kỹ năng sống này kia, đúng không? Đúng là có, ơ, có cầu thì sẽ có cung đấy. Ờ, thế không biết là nếu như là bạn ấy thì bạn sẽ, ờ, kiểu như là, cho con của bạn học ở một cái trường quốc tế hay là một cái trường, ờ, bình thường? Bởi vì mình cảm thấy là, ờ, trường quốc tế bây giờ họ cũng, gọi là, rất là tích cực trong cái việc dạy thêm kỹ năng sống ấy, còn ở những cái trường thường thì nó lại chưa có được phổ thông lắm những cái vấn đề như thế này ấy.
Ừm. Ừm. Đúng rồi đó. Ừm, đối với riêng mình á thì chắc chắn là mình nghĩ cái trường quốc tế là sẽ tốt cho con mình thôi, tại vì khi nghe đến quốc tế thì nhiều người là cũng nghĩ nó sẽ, gọi là, hiện đại hơn hoặc là xịn hơn đi ha. Còn đối với mình thì mình thấy là cái trường đó thì nó sẽ dạy nhiều cái kỹ năng sống cho các em đi, từ kỹ năng, gọi là, bơi lội, thường thường những cái trường quốc tế sẽ có những cái, gọi là, hồ bơi riêng này kia và có giáo viên này kia dạy luôn á ha. Đó, cho nên là mình sẽ ưu tiên cho con nhà học những, ơ, cái trường như vậy rồi, ờ, tham cho con là tham gia các hoạt động ngoại khóa nè, tham gia những cái lớp học dạy kỹ năng, a, giống như là mình nói như trên á, để mà các em càng ngày càng tốt hơn. Khi mà lớn lên là các em biết là về giao tiếp nè, ứng xử rồi các kỹ năng sinh tồn như là giao tiếp nè, hoặc là kỹ năng sinh tồn như là đi bơi chẳng hạn, ờ, kiểu như vậy mà gặp cái vấn đề mà là đuối nước hay này kia các em biết xử lý ra sao, hoặc là, ờ, xử lý về giao tiếp khi mà gặp tình huống có những cái sự cố như là, ờ, giao tiếp, ơ, phỏng vấn nè hoặc là những sự cố xảy ra mâu thuẫn khi em biết xử lý nó như thế nào.
<laughs> Ừ, đúng rồi đấy. <sniffs> Ừm. <sniffs> Ừm. Nhưng mà thật ra là cái việc mà học trường quốc tế nó nó khá là tốn kém đấy, đúng không? Bạn có sẵn sàng, kiểu như là, bỏ ra cái khoản tiền đầu tư này để cho con mình, ờ, học ở những cái ngôi trường đắt đỏ như thế không?
Ừm, đúng rồi đó. Ừm, nếu mà khả năng mình là có thể là vừa chạm tới được á thì mình chắc chắn là sẽ, a, cho con mình học rồi, tại vì đầu tư các cho cho các em học từ nhỏ thì lớn lên thì mình cũng phải là đỡ vất vả đi, các em hiểu được những cái giá trị trong cuộc sống nè, rồi hiểu được cái quản lý tài chính nè, rồi đôi khi có những cái kỹ năng sống thì, à, giống như là đi, a, bơi á bơi lội này kia thì đôi khi sau này lớn lên gặp những cái trường hợp mà có thể là có thể là cứu sống các em luôn, chẳng hạn như mà đi bơi hoặc là gì đó thì hoặc là đuối nước thì các em biết xử lý ra sao thì cũng rất là đáng để mà đầu tư luôn đó nha.
<sniffs> Ừm. Ừm, mình cũng cảm thấy vậy nha. Đầu tư cho việc học hành thì thì chắc chắn là không bao giờ sai được đâu, đúng không? Cái kiến thức như thế nào đi nữa thì nó cũng rất là quan trọng. Ừ, ờ, rất là cảm ơn bạn, ờ, đã chia sẻ nha, mình cảm thấy là những kiến thức, ơ, ờ, xung quanh đến cái, ơ, ưm, liên quan đến, ơ, kỹ năng sống và các cái cách dạy của bạn rất là phong phú và thú vị luôn á. Cảm ơn bạn rất là nhiều nha.
Ừm, chính xác. Ừm, mình cũng cảm ơn bạn nè, đã lắng nghe mình, ờ, về cái cuộc trò chuyện này nha. Cảm ơn bạn rất là nhiều luôn.
Chào b